うん。
それで、なんていうか、家で見て
うん。
まあ、分かった気になるじゃないですけど、あ、こういう感じねってまあ、思うわけですけど。
ああ。 うーん。 ええ。
もしこれが、家で見たんじゃなくて、あの、映画館で見ていたら
うん。 うん。
もっと何ていうか、心震える、あの、体験ができたかもしれないけれども、もう、それその機会はもう失っちゃってるって思いますよね。
うんうん。 はい。 ふーん、そうなんですね。じゃ、例えば、今でもあの家で見れるき機材として、例えばホームスクリーンみたいな、ひゃくインチとかでっかいスクリーン、プロジェクターで見るみたいなことされてらっしゃる方がいらっしゃったり、あと何でしょうね、VR とかで、疑似的にこう、仮想空間みたいなとこで、おっきい画面で見てるような感覚ができるね、ものもありますけど、あれ
はい。
だと、まあ、より映画館に近づけそうみたいな感覚ってありますかね？
そうですね、まあ、ね。私の家はほんとに、ね、しょぼいあのディスプレイと、しょぼいそのなんていうか、あのスピーカーがあるだけなんで、そこをやっぱりね、なんていうかグレードアップする、ね、おっきなスクリーンを自分の家にね、あの、用意してとか、さっき言ったその VR ですか。ね。で、VR だったらほんとに没入感も、ね、あるんじゃないかなって思いますよね。
うん。 え、いえ-いえ、え、うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 うんうん。 うーん、なんかやっぱりその技術の部分にね、あの投資するとちょっとね、似た感覚が味わえそうっていうお話もすごく興味深いですよね。あの、最近映画館って値段がだいぶ昔より上がっちゃってますけど、やっぱりその辺のコスパも影響してるんですかね。
そうですね。 いや、それもあると思いますよ。
うーん、ありますか？
ね。うーん。
そっか。ええ、いや、なんかあれですね、映画館の良さもすごく伝わるんですけど、一方でやっぱり家で見れる、ね、手軽さみたいなのとか快適さ、そこが今やっぱり、す重要なんだなっていうのはすごくあの、伝わってきました。いや、いろんな今日は視点からお話をお伺いさせていただいて勉強になりました。どうも、ありがとうございました。
はい、こちらこそ楽しくお話しできました。ありがとうございました。
はーい。